Ja, sag mal, was ja viele Menschen haben, sind so Energietiefs. Wie gehst du denn mit Energietiefs am Nachmittag um?
Hm, ich würde sagen, es ist ganz unterschiedlich bei mir. Also, je nachdem, wie arg das Energietief ist und auch in welchen Kontext. So in der Uni damals oder da bei der Arbeit jetzt, würde ich sagen, sind's noch mal ganz unterschiedliche Sachen.
Mhm. Ah, okay, und hast du denn vielleicht ein Allgemeinrezept, was du beibehalten hast über die ganze Zeit hinweg?
<chuckles> Ich würde sagen, der klassische Kaffee.
<chuckles> Mhm.
Äh, m ob der so viel bringt oder nicht, weiß ich gar nicht. Vielleicht auch ist es mehr für mich Placebo tatsächlich heutzutage schon, anstatt, ähm, den Koffein selber zu spüren. Aber ja, das gibt mir einfach 'n Schub, sag ich mal und ansonsten, wenn's geht, dann 'n kleinen Spaziergang oder einfach frische Luft. Das ist auch immer ganz gut, sage ich mal, um wach zu werden in dem Sinne.
Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm, o Mhm. Und trinkst du den Kaffee, ähm, immer erst dann, wenn du schon dieses Energietief merkst oder ist das bei dir dann eher so 'ne präventive Sache?
Bei mir ist es heutzutage so, ich trinke am Tag zweimal 'n Kaffee, einmal irgendwann vor dem Essen circa, dann merke ich schon: „Ah, okay, jetzt ist 'n Kaffee gut“, das auch bei mir ist auch eher Genuss in der Früh. Aber irgendwann gegen Nachmittags merke ich schon so ab und zu: „Ah, okay, das ist ähm, ich werde müde bisschen, vielleicht trinke ich doch 'n Kaffee“, als ja präventiv, wie du's gesagt hast. Und ganz selten dann halt auch noch mal 'n anderen, wenn ich merke: „Okay, heute geht gar nichts mehr ohne.“ <chuckles> Ja.
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. <chuckles> Oh, je, <chuckles> wann ist dann der letzte Kaffee, wenn gar nix mehr geht?
Äh, je nach je nach Tag und Situation unterschiedlich. Ich würde sagen, die spätesten, die ich mal getrunken habe, waren um 08:00 abends. Aber es war auch eher es war eher bisschen mehr Genuss auch. Ansonsten würde ich sagen, wenn's jetzt wirklich nur produktiv gesehen ist, würde ich sagen vielleicht
Mhm. Ui. Mhm.
um um 6 wäre da 'n guter Zeitpunkt für den letzten Kaffee, wenn man noch schlafen will dann nachher, weil man ist ja auch müde, ne?
Mhm. Ja, genau. Ja, das natürlich auch so 'n Thema, danach noch schlafen zu können. Und also, du sagst, wenn du so, ne, vor 6 irgendwann 'n Kaffee trinkst, dann kannst du am Ende noch gut schlafen trotzdem?
Mhm. Ich würde sagen ja, doch. Also, ich glaube, ich bin schon jemand, der gut einschlafen kann, auch leicht, aber ich merke das schon, wenn ich zum Beispiel 'n Kaffee um 07:00 abends trinke, 8 abends, dass ich dann mir bisschen mehr schwertue beim Schlafen oder bisschen länger brauche, aber ist jetzt nicht so, dass ich nicht einschlafen kann, glaube ich. Vielleicht an gewissen Tagen nicht, aber dann ist es ni nicht nur der Kaffee.
<chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Und, ähm, was hilft denn insgesamt besser, der Kaffee oder der Spaziergang?
Ich glaube, wenn man das auf die Kurzzeitdauer nimmt, sage ich mal, wie lang das Ganze braucht, bis es dann seinen Effekt nimmt, dann der Kaffee wahrscheinlich. Aber Spaziergang tut, glaube ich, für den l nachhaltigen
Mhm. Mhm.
m ja, für den doch für den nachhaltigen, sage ich mal, Energieschub mehr.
Mhm, okay, wow. Und wie ist es denn? Du hast gesagt, das ist unterschiedlich, ähm, Studium und Arbeit. Was hast du denn damals anders gemacht?
Ich würde sagen, bei u a Uni oder bei Studium damals war halt das Nachmittagstief nicht in dem Sinne schlimm, weil ich meinen Alltag selber flexibel gestalten konnte. Sprich, wenn ich mal 'n Nachmittagstief hatte, konnte ich auch sagen: „Okay, dann heute nicht mehr“, zum Beispiel, oder wenn ich merke, es geht gar nichts mehr, dann sage ich: „Ne, heute nicht, ich mache es selber wann anders“, oder ich lege mich mal kurz hin oder ich, ja, gönne mir mal 'ne längere Pause, lenke mich ab. Und bei der Arbeit ist halt das geht halt nicht in dem Sinne, weil du halt ja 'n flexi also, keinen flexiblen Zeitraum hast, sondern so 'n festen. Und dann musst du dich halt eher durchboxen, sage ich mal, vor allem wenn es auch Deadlines sind et cetera, dann bringt das auch nichts, wenn du 'n Tief hast, in dem Sinne, weil die die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden irgendwo.
Mhm. Ah. <chuckles> Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Ah. Okay. Und wie sah das denn beim Studium so aus? Also, klar, du konntest dir dann, äh, so 'n bisschen Flexibilität legen, aber jetzt hattest du ja bestimmt auch noch andere Sachen, ähm, zu tun als quasi die Uni, ne? Hast du auch vielleicht auch mal abends irgendwie ja, vielleicht was Freizeitliches machen wollen äh, oder nachmittags. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so praktisch, wenn man in so 'nem Tief steckt. Wie kommt man denn da dann wieder raus?
Das ist ja, also, wenn ich, sage ich mal hm, es kommt drauf auch an wieder, wie sehr wollte ich 'ne Sache machen? Wenn's jetzt irgendwas wichtig ist, dann dann raffe ich mich schon auf und dann kommt es ja von alleine, sage ich mal, der Adrenalin überwiegt dann, sage ich mal, die Müdigkeit.
Mhm. Mhm. Ah, okay.
Wenn's jetzt aber, sage mal, Haushalt oder so ist, äh, und es wirklich getan werden muss, wenn jetzt Besuch kommt oder Sonstiges, dann rafft man sich schon auf, vor allem weil's halt dann auch wieder deadline-bedingt ist. Also, Sachen, wie halt
Mhm. Mhm.
fr zeitlich begrenzt sind, da bin ich immer schon, dass ich die mache eigentlich. Und wenn ich merke: „Okay, man kann's nicht nach hinten verschieben.“
Ja, okay. Ja. Aber wenn du vielleicht trotzdem auch wenn du 'ne wichtige Aufgabe hattest, trotzdem merkst: „Oh, da ist jetzt 'n Tief und ich komme nicht richtig in die Gänge.“ Ich meine, das behindert ja dann auch die Produktivität. Hm, hast du dann vielleicht so was wie 'n Powernap gemacht oder so? Oder was hattest du da sonst noch irgendwelche Tricks auf Lager?
Dann würde ich sagen, die selben Sachen, die ich wie ich vorhin gesagt habe, der kleine Spaziergang tatsächlich. Also, Powernap eigentlich nicht, weil nach 'nem Powernap bin ich immer mehr kaputt. <chuckles> Ja, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber bei mir, äh, der Powernap danach das Aufwachen, ne
Mhm. Mhm. Ah. <chuckles> Mhm. <chuckles> Oje. <chuckles>
kann man mich vergessen. Genau, ansonsten halt der Kaffee oder ein Spaziergang, würde ich sagen. Das sind Sachen, die mir dann eigentlich helfen, vor allem wenn's halt wirklich muss.
Mhm. Mhm.
Und ansonsten
Also, das hast du auch während der Unizeit dann schon gemacht? Also, da waren das die gleichen Strategien dann?
Ja, tatsächlich schon. Also, ich bin dieselben Strategien gefahren, sage ich mal, aber halt in anderen Ausmaß. Also, das waren halt mehr Pausen-Pausen vom f Gefühl her. Bei der Arbeit ist eher so: „Okay, ich muss jetzt, dann“, ähm 'ne Zwangspause in dem Sinne, ne? Das andere war wirklich 'ne Pause.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah, ja, okay. Also, diese freie Gestaltung, ähm, hat die denn ansonsten auch noch viel Einfluss da drüber, ob man überhaupt so 'n Nachmittagstief bekommt oder nicht?
Ja, in beiden Richtungen, würde ich sagen. Einerseits schlecht, dass man mehr bekommt, weil ich weiß: „Okay, ich bin flexibel.“
Mhm. Mhm.
Wenn also, der kleinste Funke an Nachmittagstief kann schon das so auslösen, dass ich dann zum Beispiel an den Tag nichts mehr mache.
Ah, ja. Mhm.
Und dadurch lasse ich vielleicht auch, wenn ich halt keine Lust habe, dass 'n so 'n Nachmittagstief eher zu. Auf der anderen Seite ist halt ich kann de mit dem Nachmittagstief besser umgehen als jetzt auf der Arbeit zum Beispiel, weil ich einfach halt 'ne freiere Gestaltung habe.
Mhm. Mhm.
Und ja, ich würde sagen, <blows air> im Großen und Ganzen glaube ich aber eher, dass man Nachmittagstief in in der Uni besser bewältigen konnte, weil ich dann halt auch a nachts einfach was gemacht habe und ich mein eigener, in dem Sinne Chef war.
Okay, also du warst dann so diszipliniert, dass du dich bei so 'nem Nachmittagstief dass du dich dann quasi äh, dass du dann erst mal 'ne Auszeit genommen hast und dann gesagt hast: „Ja okay, ne, dann mitten in der Nacht vielleicht, dafür dann noch mal weitergemacht.“
Genau, das kam schon vor öfters und ich würde sagen, meistens habe ich dann auch immer die Sachen, die ich erledigen wollte, also auf meinen Plänen auch erledigt. Klar, manchmal leichter, manchmal schwerer. Ähm, <snorts> ja, aber
Mhm. Mhm. <chuckles> Aber es hat ge es hat geklappt. <chuckles>
Ja. Es hat es hat definitiv geklappt, genau. Aber es ist, wie gesagt, anders ausgelegt worden. Manchmal ge an Nachmittagstiefs auch wirklich einfach das halt die Frage, was ist 'n Nachmittagstief? Weil manchm
Mhm. Mhm. Ja, das ist ja schwer schwer zu unterscheiden. Ähm, ja, aber rede gern, ich wollte dich nicht unterbrechen. <chuckles>
Ja, genau. Ah, ja, ich wollte nur sagen, manchmal waren halt Nachmittagstief gar nicht Nachmittagstief, sondern die haben sich nur am Nachmittag, sage ich mal gezogen
Mhm. Mhm, okay.
und es waren dann tatsächlich eher größere, sage ich mal nicht Downphasen, sondern doch Phasen, wo ich eher out of it war und dann ist es halt noch mal was ganz anderes. Also da konnte ich dann zum Beispiel auch, musste musste ich halt wirklich Auszeit nehmen.
Mhm. Okay, und mit welchen, äh, Faktoren kann man denn vielleicht beeinflussen, ob man überhaupt so 'n Nachmittagstief bekommt? Ist das dann noch viel ja, 'ne Sache vom Schlafrhythmus oder vielleicht Blutzuckerspiegel, bestimmte Ernährung? Kann man das da schon noch irgendwie 'n bisschen steuern?
Ich würde sagen, ja. Wie du eben gesagt hast, Schlaf ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn du jetzt irgendwie jeden Tag nur 5 Stunden schläfst, dann ist es auch irgendwo
Mhm. Mhm.
sage ich mal, wahrscheinlicher, dass man nachmittags schnell müde wird, weil der Körper einen einholt oder die Müdigkeit da einen einholt. Dann Essen auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man gesund isst, ist auch 'n natureller Energieschub für deinen Körper und das passiert dann weniger, als wenn man jetzt die ganze Zeit irgendwie Junkfood sich reinhaut. Das hat man ja auch nach dem Essen, wenn man irgendwie jetzt was isst, was sehr schon sehr im Magen liegt, dann ist man ja auch müde, sage ich mal.
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm, ja. Mhm, dieses Bettschwere, genau. <chuckles>
Genau, genau. Und, ähm, ja, d ich würde sagen, das ist definitiv 'n Faktor, der drin ist auch.
Okay und jetzt ging's ja eben um Schlaf. Äh, du hast ja gesagt: „Wenn man zu wenig schläft“, aber kann man vielleicht auch mit dem Schlafrhythmus, äh, eventuell auch wann man schlafen geht, wann man aufwacht, also, kann man auch da drüber dann so 'n bisschen die Nachmittagstief-Thematik, äh, steuern?
Ich würde sagen, es gibt ja Leute, die gezielten Naps machen, Mittagsschläfchen. Und ich glaube, wenn du weniger als 15 Minuten machst, also, maximal 15 Minuten, ist es eigentlich auch ganz gut, über 'n Tag mal was zu machen. Klar, äh, ich habe es nur gehört, ich weiß nicht, ob's stimmt oder nicht am Ende des Tages.
Mhm. Mhm. Mhm.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auf jeden Fall da auch irgendwo seine Vorteile schon hat.
Mhm.
Hm, ist halt die Frage ob man das machen kann oder nicht, also.
Mhm, aber aber jetzt auch so vom Rhythmus her, so macht's vielleicht 'n Unterschied, ob man jetzt um ja, sagen wir jetzt mal, 22:00 schlafen geht und um sagen wir mal, 06:00, äh, aufsteht oder ob man jetzt 'ne Stunde beides um 'ne Stunde nach hinten verschiebt oder so? Also, macht das für dich 'n Unterschied?
<blows air> Für mich selber, ne. Ich merke da keinen Unterschied in dem Sinne, weil mein Körper merkt sich einfach die die
Mhm.
Stunden, sage ich mal, die ich schlafe.
Mhm.
Und ja, das hat, glaube ich, für mich selber keinen Effekt drauf, ob ich jetzt irgendwie um 10 schlafe und dann um 6 aufwache oder um 12 schlafe und dann um 8 aufwache.
Mhm. <chuckles> Ah, okay, also, diese innere Uhr, die dann einfach wirklich so 'n bisschen den Schlaf trackt, okay.
Genau, die die habe ich schon, also das andere eher nicht.
<chuckles> Ah, okay. Und, ähm, wie ist es denn bei dem Unterschied zwischen Homeoffice und Büro zum Beispiel? Das ja auch für viele noch mal 'n großer Unterschied. Denkst du da ist auch 'n 'n ho 'n Unterschied, wie man damit umgeht?
Ich glaube schon, also, im Homeoffice würde ich mal behaupten, kann man sich mehr die Ruhe auch nehmen, die Zeit nehmen als im Office. <clears throat> Klar, ist je nach Arbeitgeber auch wahrscheinlich noch mal unterschiedlich.
Mhm.
Ja, du kannst halt besser, sage ich mal, einfach deine Augen zumachen, da irgendwie Energie tanken und du bist halt auch in deinem gewohnten Umfeld. Das heißt, du kannst dich leich einfach mal kurz aufs Bett legen und dann vielleicht von dort aus mal kurz arbeiten. Und so kleine Sachen können dir dann auch schon Energieschub geben, würde ich behaupten.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah, ja, okay, das kann natürlich gut sein. Ähm, und wie ist es? Ähm, findest du auch das, was man arbeitet, hat 'n großen Einfluss drauf? Jetzt gibt's ja Berufe, da ist man eher im Büro, was vielleicht auch anstrengend ist für die Augen und so weiter. Aber dann gibt's auch noch handwerkliche Berufe, da powert man sich dann mehr so aus. Wie ist das da?
Ja, definitiv. Ich würde sagen, das ist 'ne unterschiedliche Form von Fatigue, also wie du eben gesagt hast, Handwerker, die körperlich viel arbeiten, die sind halt körperlich müde. Also
Mhm. Mhm.
da ist halt, ja glaube ich, 'n ganz anderer Art von Müdigkeit, als wenn Leute jetzt im Büro arbeiten, dann halt mental müde werden. Also, der Kopf rattert.
Mhm.
Die Augen brennen, so was halt, das ja noch mal was ganz anderes, da braucht man einfach nur frische Luft. Beim anderen braucht man ja auch viel Schlaf, Energie, sage ich mal, Essen. Na, also ich würde schon sagen, ist noch mal 'ne andere Form von auch ähm Nachmittagstief.
Mhm.
Die sich auch vielleicht anders lösen lassen tatsächlich. Vielleicht bringt beim beim beim Handwerker es mehr, zu essen und halt wirklich Energiezufuhr zu kriegen.
Mhm. Mhm. Mhm.
Während es beim anderen, sage ich mal, eher einfach Auszeit ist vom Kopf, dass er nicht so sehr sich verkopft in, sage mal, die Tätigkeit, die, die Person ausübt.
Ah, ja, okay. Aber wie kann man das denn machen? Also hast du da vielleicht praktische Tipps, wie man, sage ich jetzt mal, sich dann weniger so verkopft drauf zu kon äh, konzentrieren kann?
Mm. Vielleicht tatsächlich zu sagen am Ende des Tages ist es nur die Arbeit.
Mhm.
Klar, es ist schwerer gesagt als getan ne, leichter gesagt als getan. <chuckles> Es <chuckles> es ist nur die Arbeit in dem Sinne, ne? Es ist ja nicht
<chuckles> Genau, ja. <chuckles> Mhm.
Ah, vielleicht sehe ich's auch viel zu simpel, aber ist ja nicht das Ende. Man kann ja immer was anderes suchen, wenn's dich zu sehr verkopft, dann das Leben bietet viel mehr und es ist auch nicht der Sinn deines Lebens, die ganze Zeit zu arbeiten und du lebst nicht für deine Arbeit, klar, ist nochmal anders, wenn du jetzt irgendwie selbstständig bist, und das dein Lebensziel ist, dein Lebenswerk. Aber jetzt, ich gehe von normalen Arbeitnehmer aus.
<chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, Ernährung spielt da auch 'ne große Rolle. Hast du denn in deiner Ernährung vielleicht mal irgendwie was umgestellt, als du gemerkt hast, du neigst, ähm, zu so 'nem Nachmittagstief? Oder gibt's irgendwas, was was dir geholfen hat ernährungstechnisch?
Ich würde sagen, ich habe allgemein meine Ernährung 'n bisschen umgestellt, also bisschen gesünder, sage ich mal. Nicht so viel, ähm
Mhm.
ja, Müll in mir also in mich reindrücken, ja, äh, <chuckles> weniger Fast Food et cetera und ich würde sagen so was Kleines klar, man muss natürlich satt werden, aber nicht zu satt. Was Kleines kann da tatsächlich, finde ich, schon gut helfen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel 'n Salat mit mit 'ner Proteinquelle und vielleicht Nudeln, also bisschen Kohlenhydrate isst, dann liegt das ja auch gut und das sättigt dich ja auch, aber es liegt nicht so sehr in deinem Magen. Und ich glaube, so was ich glaube, gibt dem gut Energie, ohne dass es dich zu sehr runterzieht.
Oje. Hoh. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, ja. Und jetzt gibt's ja manche kleineren Tricks, ne? Du hast eben schon Kohlenhydrate angesprochen, da nutzen ja viele dann so was wie Dextro Energy oder vielleicht manchmal sogar einfach also, Kaugummi kauen kann ja manchen auch schon so 'n bisschen helfen, den Fokus, äh, zu finden und sich 'n bisschen abzulenken aus dieser Müdigkeit. Äh, hast du auch solche Kleinigkeiten vielleicht mal versucht?
Kaugummi ist 'n sehr guter Punkt. Ich esse sehr, sehr gerne Kaugummi und auch jeden Tag eigentlich. Noch nie darüber nachgedacht, aber jetzt, wenn ich so <chuckles> rückblickend darauf denke, das hilft mir schon, also es gibt ja so 'n frischen Wind in deinem Mund, sage ich mal, und der hält dich irgendwie bisschen mehr wach, habe ich das Gefühl auch. Also, das ist jetzt nicht so ja, doch, es es es hilft mir schon. Glaube ich auch, ja.
<chuckles> Ah. <chuckles> Mhm. Ja, dann ist das noch diese Kaubewegungen, die man da hat, äh, der Speichelfluss, der angeregt wird. Das sind ja schon auch noch mal Prozesse im Körper.
Ja, genau und man hat halt einfach 'ne Aktivität, die ganz Hintergrund laufen. Und ich glaube, wie du eben gesagt hast, der Körper wird dadurch irgendwie intern auch wacher.
<chuckles> Das ist ja auf jeden Fall noch mal 'n Praxistipp. Ja, danke auf jeden Fall fürs nette Gespräch.
Ebenfalls.